Hum, é uma boa. É
É uma tarefa a menos e depois o pesado você você você faz, né, o mais minucioso, eh, com um tempo maior. Você não precisa fazer isso sempre.
Uhum. Entendi, entendi. E você tem marca pra pra indicar desse robô ou é só dar uma pesquisada mesmo na internet?
Olha, eh eu acho que você deve ir pelo r pelos reviews. Eh, não precisa comprar aquele que passa pano, eh, nada disso, você pode comprar um robô simples, pra aspirar mesmo. Ah, dá um Google, eh, vê os reviews, acho que os reviews é é muito importante, assim, você ter o feedback das pessoas que compram e usam, né, acho que é a melhor dica. Mas investe sim, não é tão caro, eh, es até os robôs mais simples não são tão caros e eles funcionam.
Uhum, é. Uhum. Sim. Uhum. Sim, é, é verdade. Não, boa. Já cumpre a função, interessante. É, eu tinha esse preconceito, eu já tinha visto há um tempinho atrás no é, boa. É isso que você falou, dar a manutenção, né, porque
É. Não, não é, ele é super útil. Eu acho que Dar a manutenção. Acho que pra uma pessoa que tem uma rotina, assim, que nem você, que é mais puxada e tal, e tem você tem mais um pro você tem um problema de se organizar, eu acho que isso é uma tarefa super importante que você já tira da frente.
Uhum. É, não, com certeza. Parece ser bem interessante, porque é o que você falou, aquela limpeza de a cada 1 semana ou 2 semanas, ela vai ter que ter. Mas ali no dia a dia já tira, né, aquele aquele excesso. É, boa. E essa questão da manutenção hã.
Já tira, exato. A a limpeza do dia a dia é você que tem que fazer, não tem jeito.